Si tu as ou alors la Liga espagnole. Hein?
Oui, c'est vrai qu'avant c'était Canal qui l'avait. Ouais parce qu'avant, c'était Canal qui l'avait, mais je crois qu'ils l'ont même plus la la 1re ligue, Canal.
Mmh, je sais pas, je sais pas du tout. C'est vrai qu'à un moment je sais qu'il y a un moment qui il y a un moment, ils l'avaient, ouais c'est vrai, mais j'ai je p je suis plus trop.
Donc, heu
Je suis plus trop, hônnet
Pareil, je je suis plus trop le foot, c'est pour te dire je savais à peine que le PSG ils étaient en mode invaincu depuis le début de la saison, donc, heu.
Ouais. Ouais. <chuckles>
C'est c'est un pote qui me l'a dit l'autre jour, il m'a dit: «Ils sont invaincu», je fais: «Bah, beh, c'est super» <chuckles> et j'ai pas regardé un match de l'année donc, heu.
Mmh mh. Super. <laughs> Nickel. <chuckles> Bah ouais, bah, c'est pareil pour moi. J'étais un grand fan, heu, de l'Olympique de Marseille à l'époque, hein.
Ouais.
Grand, grand fan, je regardais tous les matchs, heu, les maillots et tout, mais maintenant je suis même plus je sais même plus il y a qui dans l'équipe.
Heu, franchement Marseille, je sais non pl je sais plus non plus qui c'est qu'il y a dans l'équipe. C'est vrai que pendant un moment, j'ai beaucoup suivi le foot, mais là, c'est vrai que cette année j'ai complètement laissé tomber.
Ouais, à un mo dans à un moment donné, ouais. Ah, plus ça avance, plus, heu, je perds un peu de <chuckles> tu vois, je j'arrête de suivre et puis mmh mh. Ils sont seconds? C
Oh, bah, Marseille, ils sont ils sont seconds, donc ça va. <chuckles> Bon, ils sont se ouais, ils sont seconds à 1 point de Monaco qui est 3e, donc, heu
Ah ça va, parce que la dernière fois que je les ai vu, ils étaient 5e, après peut-être qu'ils avaient des matchs en retard ou quoi.
oui donc, en fait, le ouais, l ouais le l ouais, en fait, le haut de tableau, il est vachement stack parce que tu as Marseille à 55, Monaco à 54 et Lille à 53 et Nice à 53 à 51, et Lyon à 51 aussi, donc, heu
Mmh mh. Ah. C c'était serré. Et Strasbourg, ils sont pas ils étaient pas 5e, non plus?
Strasbourg, ils sont 7e à 51, ils ont les mêmes points que que Lyon. Ouais, donc, heu
Ah, ils sont descendus. Mmh. Dommage. C'est dommage.
Oh Montpellier, mon dieu, Montpellier. <chuckles>
Ah Montpellier, les pauvres franchement, je les plains.
Non, mais je les plains aussi. Parce que c'est triste quand même de les voir descendre, hein, parce que là c'est fini, ils peuvent plus, heu, enfin
C'est triste, hein? Mmh mh. C'est vrai.
eh peut-être qu'ils peuvent se maintenir encore, mais ça m'étonnerait. Non 16 p non 15 points, les autres ils ont 27, c'est pas possible.
<smacks lips> <blows air> V vu, heu et de toute façon, je pense, là, l'équipe, elle a abandonné mentalement déjà et ils peuvent plus rien faire, hein. Ça va être compliqué, hein.
Ouais, je pense que c'est fini pour eux. C'est quand tu es à 15 points, heu, en avril, heu, voilà quoi. Et tu comprends bien que l'équipe elle est plus là. Elle est déjà partie, elle est déjà en train de penser où est-ce qu'ils vont aller les l'année prochaine les joueurs, quoi.
Mmh, mmh mh. Ouais, compliqué. Oui. <chuckles> C'est ça, tota tout le monde a déjà pe préparé, heu, bah de quitter le navire, ils ont tous quitté, là.
<chuckles> Ils ont préparé leur sac déjà, ouais. <chuckles> C'est ça ouais.
Hein, ben, c'est ça, hein.
Non mais c'est c'est vrai qu'au début de la saison, j'avais j'avais entendu, parce que j'avais un pote qui est supporter de Montpellier, que j'avais entendu que justement ils faisaient une très un très mauvais début de saison. Là, je vois 15 points fin avril, je me dis: «Ah ouais, <chuckles> c'est compliqué».
Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> C'est c'est dur cette saison pour eux.
C'est grave même, ouais.
Mmh mh. Ah, c je préfère quoi, je préfère quand c'est serré, que les équipes doivent se battre pour, heu bah pour, heu, rester, heu, rester en Ligue 1, que de grosses différences comme ça ou heu, des clubs qui qui coulent, heu, ca complètement, quoi.
Ouais. Ouais, la la 15- 15, le C'est ça, enfin quand tu as Montpellier à 15 points et que le le 17e il est à 27 points, tu dis: «Ouais, là c'est mais il y a même pas, heu» mais mais il va quand même y avoir une de une bataille pour la descente à mon avis parce que tu as Le Havre et Saint-Étienne qui sont à 27 points.
Mmh mh. Et il y a un problème quelque part, quoi.